آآ، آه. تصدّقي، لإن أنا فعلًا أنا باحافظ على الروتين ده بشكل كامل جدًا، اللي هو باحافظ عليه إن هو ما يبوظ أبدًا منّي، أمشّيه بنَفْس الترتيب ده، آه جدًا. بس لو باظ بقى هو ممكن يبوظ إزاي؟ يعني مثلًا آآ آه، تصّدقي ممكن يبوظ لو أنا مثلًا نسيت أحضَّر هدومي مثلًا بالليل، اللي أنا قُلت لك عليها من الأول خالص. لو
حاجة مُقدسّة يعني. أو الشراب بقى، ياه لوالشراب.
لو الشراب ضاع ده مُصيبة يعني هو بقى أصل ب أصل الشراب ده مالوش حَل، هو مع إنّه حاجة صغيرة أوي وتافهة، بس هالبس الجزمة إزاي؟ مش هينفع. <chuckles> هتبقى مُشكلة.
<laughs> بالضبط. <chuckles> أيوه. آه. يعني هو الشراب ممكن يبوّظ ال الروتين أصلًا. طَب طَب مثلًا
ده يبوّظ اليوم كُلّه، ده مش هاروح الشُغل يومها. آه.
بالضبط. يعني بقى ما، آآ الروتين ده بيفضل ثابت كل يوم، نَفْس المشروب ونَفْس كل حاجة والّا ممكن يختلف س شوية حَسَب حالتَك أو حَسَب اليوم؟
هو بُصّي، ده الروتين المُعتاد بقى في اليوم اللي في الأيام اللي فيها إجازة بتاعتي.
حتّى يوم الإجازة؟
ال ما لأ، الإجازة بقى الموضوع بيختلف خالص. يعني أنا إجازتي مثلًا اللي هي السبت والحد ديّة، لأ الموضوع بيبقى مُختلف تمامًا يعني. باصحى مثلًا آه. هو بُصّي يعني إيه، آآ ال أقول لِك الإختلافات اللي فيه والّا أقولهُ لِك برضه أصل أنا بابتدي برضه من بالليل لو تحبّي أجيبه من بالليل تاني، تمام، ما أجيبوش من بالليل <chuckles>
إزاي بقى؟ يعني الإختلافات يعني ي <chuckles> لأ، يعني مثلًا ال إيه إيه الحاجة المختلفة اللي هي بتكون بقى يعني مُميّزة كده وبتحِس إن أنت بتستنى الإجازة عشانها بقى في الروتين بتاعك؟